Uhum. É muito impressionante a a maneira com que o cérebro neurodivergente tem de aprender e muitas pessoas que não são neurodivergentes não entendem isso, que a gente tem uma maneira diferente de aprender, eu sofri muito na minha infância por causa disso, porque eu fui diagnosticada cedo, fui diagnosticada com 11 anos, então eu cresci sabendo que eu era neurodivergente, mas as pessoas ao meu redor não sabiam lidar com isso, sabe?
Exato. Olha. Uhum. Exato, exato. E a até porque eu também não sei quantos anos você tem mas naquela época, atrás, 30, pois, não se falava muito sobre isso, quer dizer, não nem se falava, né. As pessoas, eh, costumavam achar que a gente é burra, ou que não não aprende muitas coisas, e olha, você não tem noção do pavor que eu sinto quando alguém me me tira de com falta de inteligência, de que eu não sou inteligente, isso me deixa muito irritado, porque não é, não é falta de inteligência.
Tenho 30. Não se falava sobre isso. É. Sim. Não é, não existe isso, as pessoas têm mania de achar que inteligência é saber matemática, saber física e saber química, existem 7 tipos de inteligência, sabe? Existe inteligência linguística, musical, hã, enfim eu não vou conseguir te citar 7 agora.
Exato. Exatamente. Sim, compree compreendo.
Mas o meu tipo de inteligência não é o tipo de inteligência que a escola quer
Exato, exatamente.
que é o conhecimento matemático, físico não sei o quê, sabe? O meu a minha área de conhecimento é de idiomas e de comunicação.
E a escola Pois. Exato, e a escola devia aprofundar mais nisso, devia, ah, tentar puxar mais para os alunos, ah, embasado a isso. E também inteligencias tem que você consegue aprender, como por exemplo a inteligência emocional, também tenho estudado bastante sobre inteligência emocional para me educar direitinho, e tenho conseguido aprender graças a Deus.
Pois. Uhum. Hum. Pois é. Sim. Uhum.

Olha, eu prefiro fazer no papel, porque para mim escrever funciona muito. Eu sinto que, se eu tiver escre pois, <chuckles> eu sinto que se eu tiver escrevendo ali, eu acho que eu consigo memorizar direito, hã, as coisas que eu tenho que fazer e consigo enfiar ali na cabeça, sabe. Porque eu também eu tenho
Ah, eu te entendo total. Uhum. Hum. Mas isso é cientificamente po comprovado tá, que a a porque quando você tá escrevendo a sua mão, os seus músculos eles estão reproduzindo o que a o seu cérebro tá pensando. Então é por isso que você consegue lembrar, faz total sentido isso.
Sim. Exatamente, exatamente. É, e eu consegui eu aprendi essa técnica com o meu terapeuta, porque eu tenho TDAH, tenho déficit de transtorno e atenção. Você tá <laughs> Ah, não tem como esconder. <laughs>
Ah, sabia desculpa. <laughs> Eu ia te perguntar, eu estava esperando você comentar, mas eu pensei é é muito possível que ele tenha TDAH. Eu vou deixar ele falar, não vou perguntar. Hã, eu também.
Tenho, tenho sim. E eu <chuckles> ah, ta ta estamos junto então, né, nisso. <laughs> E eu faço o meu tratamento direitinho, tomo o a medicação, só que é aquela coisa: medicação não ajuda nada na memória, ela vai te dar um foco, vai te dar aquela vontade de fazer as coisas, mas eu sinto que, na memória, eu falho ali um pouquinho. Então, é aquela coisa: escrever, para mim, funciona.
Estamos junto! Aham. Aham. E aí você usa essas técnicas para manter a sua memória mais forte, né?
Exatamente, exatamente, mantém essa técnica pra pra manter a memória. E eu sinto também eu não sei se isso é é coisa da minha cabeça, mas eu sinto que o exercício físico tem me ajudado muito a lembrar das coisas também.
Uhum, uhum. Uhum. Ah, ajuda muito viu.
Pois, é maravilhoso. Daí eu já
Ajuda e muito, eu sou testemunha
e a e daí eu já combino 3 exercícios a ao mesmo tempo, o crossfit, a academia e trilha. Gosto de fazer os 3.
ajuda. Opa, legal, legal. E isso com certeza deve acalmar os pensamentos ansiosos, né.
Pois, você não tem noção do quanto, juro para você. Eh, eu vou. <chuckles> É você sabe. <laughs> Exatamente, eu sinto que eu vou lá, faço o meu exercício, libero a minha dopamina, chego em casa ali, eu tô tranquilinho, já não tenho mais aquele pensamento acelerado como de costume, consigo estudar melhor, claro, junto com a medicação, consigo estudar melhor, consigo fazer as minhas coisinhas, mas tem me ajudado bastante o exercício físico.
Ah, eu tenho, <laughs> tenho noção sim. <laughs> Uhum. Uhum. Sim, sim, uhum.